Ой, знаешь, хочу обсудить с тобой такую важную для меня тему. Особенно в последнее время почему-то мне супер сложно сохранять концентрацию и бодрость в течение дня. Я пока не могу понять, откуда у этого всего ноги растут, если честно. Но вот, знаешь, у меня бывают периоды, что я встаю утром, да, и я ещё даже не открыла глаза, но вот я чувствую внутренне, что я проснулась, да? И как будто бы у меня уже просто энергии на миллион. Я могу просто кучу дел сделать. Э, ну, то есть я это понимаю заранее. И потом весь день у меня действительно, а, ну, хорошее настроение, много сил, я много успеваю. Вот. А сейчас, э, вот что-то поменялось. И я не знаю. Я вот грешу на сон. Я купила себе кольцо, которое измеряет, э, там, интенсивность сна, там, его качество, там, сколько раз я просыпаюсь и так далее. И тут я поняла, к что я сплю вообще, я думала, что часов 8, а оказалось, что, м, там 6-7 часов. Вот. И вот, м, мне кажется, что можно поработать со сном, например, да? Потому что, м, э, ложусь я, к сожалению, одновременно с ребёнком, потому что пока он не уснёт, как бы я не могу спать, да? Э, но он засыпает, потом засыпаю я. Э, вот. И я бы хотела, знаешь, уже там в 8 вечера, допустим, идти спать. И я иногда пытаюсь его тоже, там, заманить книжкой, да, э, с, э, в сон, но не всегда получается. И в итоге пол э, я ухожу спать, там, в 10, например, ну, засыпаю там в 10:30. Ну вот, а утром никак не добавить время ко сну, да, потому что встаёшь по будильнику в школу. Вот. А в выходные тоже как назло, ребёнок, да, вместо того, чтобы спать до 9, до 10, как я мечтала, он просыпается в 7 просто по привычке. Ну вот, и днём я просто, знаешь, э, иногда как какая-то варёная котлетка. Ну, вот мне ничего не хочется, да, но приходится делать. Ну вот, я пью кофе утром, потом днём могу пить кофе. Ну вот. Ну, в общем, я не знаю. Я запуталась и устала так от этого состояния и хочу с тобой посоветоваться. Вот, может быть, ты мне дашь какие-то рекомендации. Вот я буду рада вообще абсолютно любым советам на эту тему.
Понимаю. Так. Так. Так. Понимаю. Да, понимаю. На самом деле это действительно непросто, да. Вот, э, не чувствовать, э, т вот этой концентрации и бодрости, потому что это же то, что движет, да, человеком, вот, в течение дня, так сказать, в течение жизни. И, и вообще, вот это очень важно, э, вот, э, чувствовать, да, вот, вот это наполнение и вот силы для, так сказать, хотя бы для вот жизни, да. Поэтому твои чувства, они абсолютно естественны. К сожалению, вот такая ситуация достаточно распространенная на сегодняшний день. Очень многие люди сталкиваются, да, вот с таким, с такой потерей бодрости. Но вот я бы хотела еще вот несколько вопросов уточнить, прежде чем, да, вот как-то дать какой-то совет. Вот, э, ты сказала, что ты просыпаешься бодра, э, и полна сил. Это раньше или вот сейчас? Как-то я не это не поняла сильно.
Да. М-да. Конечно. Да. Слушай, это раньше, да, м, ну, сейчас тоже иногда так, но потом в течение дня могу уставать. В основном, вот в последние 2 месяца, наверно, я просыпаюсь такая достаточно уставшая, и у меня 1 мысль- это поскорее выпить кофе. Вот я пыталась даже как-то отказаться от кофе, вот, но моё состояние стало ещё хуже. Вот. Ну да. Вот я не знаю, может быть, из-за того, что это зима, кстати, может, из-за витаминов, вот по никак не могу понять и выяснить причину.
Понимаю. Понимаю. А что-то вообще изменилось за эти 2 месяца? Ну, например, а, в твоем дне, да? Вот, э, сна действительно стало меньше или такое же количество?
Ну, знаешь, вот у меня ощущение, что раньше сна было больше по внутренним ощущениям. Но заметила я это тогда, вот куд когда купила вот это вот кольцо, которое следит за сном, и поняла, что это моя иллюзия, что я сплю 8 часов. М, ну, н слушай, наверно, уменьшилось количество сна, как-то стало больше дел. А, у ребёнка больше кружков, чем в прошлом году, да. И, м, п получается, ну, раньше, если честно, да, уже в 8 вечера я могла сказать: "Так, мы всё идём в кровать, там, все спать". А сейчас, да, мы там начинаем собираться спать в 9, а, в кровати, там, к 10 часам, да. Потом пока ещё уснёшь, уже и 11. Так что, ну, вообще, может быть, я думаю, в этом причина. Вот это первое о чём я думаю, когда ты спросила, да, что поменялось. Ну вот, а второе- это время года. Я думаю: может быть, у меня недостаток витаминов или просто, знаешь, там, вот солнце, да, там, так влияет и климат. Вот, ну, пока думаю на эти 2 вещи.
Так. Да. Нд Да, действительно, если есть возможность, конечно же, да, вот всё-таки стоит, наверно, поработать со сном. Ну вот, э, всё-таки регулярность и качество сна- это такая основа, да, а, энергии и бодрости на следующий день. И, конечно же, витамины. Вот ты абсолютно права. А. Ты сказала климат, а ты живешь в таком климате, где вот зимой, э, холодно, темно, серо. Правильно я поняла?
Ну, знаешь, не то чтобы прям холодно, но холоднее, чем обычно. На самом деле я живу на юге, да, и около моря. И тут по сравнению с другими странами, в которых я жила, достаточно солнечно. Но, может быть, всё-таки да, знаешь, зимой, конечно, меньше солнечных дней и думаю, что это может влиять. Да, ну потому что, знаешь, организм же иногда не понимает, да, вообще наступил день или нет, пока ты под солнышко нормальное не попал. А иногда бывает, что я не выхожу дома из дома утром, кстати. Вот ты меня натолкнула на очень, да, п хорошие, правильные мысли, что, э может быть, тело и не понимает вообще, что день, да, наступил. А очень важно выходить на солнце. Да. Ну, в общем и целом, да, конечно, холоднее, чем м в те в теплое время.
Так. Возможно. Да. Ну да, когда холоднее, конечно же, да, вот, э, не хочется вообще особо как-то <chuckles> терять энергию и двигаться. Ну, такая вот, э, в, э, есть особенность, да, у организма. А ещё, да, вот, э, на самом деле, ты знаешь, а, ты упомянула про солнце. Бывает же действительно упадок энергии с в связи с дефицитом витамина D. И, и даже вот, э, в тёплых странах у большинства жителей, ну, как по по статистике, да, а, в, э, у большинства жителей дефицит витамина D. Вот поэтому есть, конечно, м, вот такой резон, да, э, сдать анализ. Как ты на это смотришь? Мгм.
Да, м. Точно. Слушай, да. Знаешь, мне даже теперь без анализа казе кажется, что у меня может быть недостаток витамина D. Ну, потому что действительно утром я, там, нахожусь дома, да, на море не езжу, как летом. Да, летом стопудово с этом ну с этим было всё в порядке, потому что да, каждый день ездишь на море, там, загораешь, гуляешь. А, вот. А сейчас намного меньше. Поэтому, знаешь, мне кажется, ты даже угадала. <chuckles> Их и тут в даже без, мне кажется, ы м, проверки. Да, мне можно начать уже витамин D принимать. Да, он, знаешь, никогда лишним не будет. И ребёнку, кстати, тоже давать. Да, хорошая мысль.
М-да. М. Это мало, его можно, да, действительно принимать без назначения врача, но там, э, принимать без назначения врача дозы такие, вот поддерживающие, да. По-моему, там 1 000 вот этих единиц. А если там уже дефицит, то там намного больше. Поэтому всё-таки если ты ч Да, если ты чувствуешь, что есть какая-то, вот действительно недостаток, э, есть, конечно, да. Вот как будто бы причина сдать и посмотреть, если там действительно недостаток, тогда уже намного больше дозу, которую вот врач пропишет.
М да, да. Ну, можно и сдать. Да. Конечно, да. Слушай, это хороший совет. Вот я, знаешь, как будто бы понимала, что пора уже анализ сдать какой-то там на витамины, минералы, там, может быть, на гормоны какие-то, да. Вот. Да даже если бы я себя и получше чувствовала, э это не лишнее, да, сдать. Ну вот. И я, в общем-то, это там з обязательно сделаю. Спасибо тебе за такой хороший совет.
М-да. Да, также, вот знаешь, многие отмечают, а, упадок энергии в связи с дефицитом ферритина. Это тоже достаточно распространённая причина, особенно у женщин. И если есть такая возможность, и, м, и желание тоже как бы, да, посмотреть, что там с ферритином. Э, потому что, вот опять же, дефицит витамина D тянет за собой- это, да, такие связанные вещи, э, тянет за собой, а, вот этот, э, дефицит ферритина. А, ф когда нет ферритина, конечно же, вообще нет энергии. Чем ниже ферритин, тем тем, тем ниже энергия, да. Э очень многие люди отмечают, что после того, как начали принимать, да, препараты железа, ну, там обязательно но нужно смотреть, да. Нельзя принимать препараты же это не витамин D, который можно принимать. Это обязательно надо смотреть, есть ли дефицит. Э, и вот после этого жизнь кардинально меняется, да. Вот, э, намного, намного, намного больше энергии. Поэтому если ты уже пойдёшь с
Ой, да. Да. Слушай, знаешь, ты, мне кажется, тут опять попала в точку. Потому что я на самом деле не ем мясо, да. Но я ем рыбу, яйца, вот, там, и что-то содержащее железо. Но, я знаю, что этого недостаточно может быть, да. И как раз я вспомнила, что вот прошлые мои витамины, которые я принимала, они были как раз таки с мягко усвояемым железом. Вот. А следующие, которые я купила, они уже были такие, ну, просто мультивитамины без, там, концентрации на железе. Вот. И я поняла, что вот это ещё, кстати, поменялось. Ну вот. И так что ты очень права. А, может быть, э, вот в этом, кстати, дело. Потому что, ну, недостаток железа, там, и ферритина у меня 100 % есть. Да. Ну слушай, н ну да, доро дорога мне в общем, да, и к врачу, и сдавать анализы, и всё это восполнять, да.
М, ну да. К сошли Часто, кстати, витамин D и ферритин, они вместе идут дефицитом.
Да. Тоже. М. Правда.
Да, но если ты уже пойдёшь сдавать анализ 1 уже как-то, да, можно. А если есть возможность пойти к врачу, да, чтобы он там полное обследование. Ну, потому что, э, вот эти анализы же можно сдать и без врача, да. Уже смотреть, если есть дефицит, тогда уже к врачу. А, если есть возможность пойти к врачу, возможно, он тебе назначит ещё что-то там такое, да, вот какие-то обследования посмотреть, что. Потому что действительно, вот тебе кажется, что ты плохо спишь, но на самом деле, вот и вот ты сказала 7-8 часов, да, по этому кольцу. Но, но, а, это нормально, потому что вот есть, а, да, в на протяжении ночи какие-то вот прям, э, такие вот глубокий сон, неглубокий. Это абсолютно естественно, как будто бы. Тут, конечно же, да, надо у врача тоже уточнить, но, э, как будто бы это нормально, что н не всю ночь таки такой прям глубокий сон.
Да, надо найти хорошего. Ну да. Ну да, я знаю, что вообще это норма, да. И приложение, да, которое это всё отслеживает, оно мне тоже говорит, да, что это нормально. Вот. Но я прям сама просто чувствовала вот в 1 ночь, да, что мне некомфортно от того, что я просыпаюсь, засыпаю, просыпаюсь, засыпаю. Вот такое ощущение, что вот вообще не спала. Вот. И я даже, да, пробовала, там, принимать мелатонин с валерианой, да. Но как бы от этого, кстати, сон стал лучше, но он стал коротким. Я просто просыпалась, там, в 4-5 утра и не могла заснуть снова. Это тоже было ужасно. Вот поэтому я поняла, что, что-то надо менять. Но в целом ты права вообще, да, что это вообще не только со этот, сон, да, не только погода, но от витаминов вообще просто зависит, кстати, и сон, и всё остальное, да, и наше состояние. Поэтому да, спасибо, что напомнила мне, что вообще давно мне пора пойти сдать анализы. И вот я хочу найти какого-то хорошего врача, потому что окей, анализы-то я сдам, да, а нужно, чтобы витамины, да, выписали и вообще, там, прокомментировали это всё как-то. Вот. Слушай, спасибо тебе огромное, что выслушала меня и дала такие хорошие, действенные советы, которые вот именно мне подходят. Я это очень ценю. Огро благодарю тебя, да. И, конечно же, обращусь к тебе ещё обязательно. Спасибо.
Да. Да. Понимаю. Да. Да. Конечно. Я надеюсь, что я действительно тебе помогла и желаю тебе, вот, вернуть твою бодрость и энергию на протяжении дня. Удачи тебе. Пока.